Eee, saya kebetulan sih kemarin ya, jadi ada pengalaman, waktu itu jadi saya udah bekerja di 1 tempat cukup lama, 15 tahun, tempat yang menurut sebagian orang sih mungkin udah nyaman, terus udah sangat bagus, gitu ya, ya benefit. Tetapi lalu saya keluar gitu, saya keluar karena, eee, menurut Ya resign karena saya pengen memulai hidup baru, pengen mengejar passion, dan cita-cita saya gitu. Walaupun emang <chuckles> walaupun emang banyak yang mempertanyakan, agak berat gitu ya, terus
Mhm. Wow. Benefit gitu ya, Kak, ya, mhm, bonafid, gitu. Hmm. Resign gitu, Kak, maksudnya? Hmm. Mhm. Waduh. Berat. Mhm. Pastinya pastinya, 15 tahun, Kak, itu gak waktu yang singkat gitu, mhm.
Lima belas tahun, iya. Betul, Kak. Itu sih, Kak, terus sa setelah itu ya saya akhirnya keluar, tetap keluar, dan lalu, eee, mengejar apa yang saya impikan selama ini, gitu.
Waktu itu pas, eee, diri kamu untuk ngambil keputusan itu kira-kira kamu pernah kamu berpikir gak, itu ngapain sih, eee, kamu ngapain aja? Gitu. Maksudnya, eee, kira-kira nih kalau misalnya aku resign, aku keluar dari pekerjaan yang se yang secara itu enggak 1 tahun, 2 tahun, ini 15 tahun, luar biasa ini, udah, ibarat itu udah mendarah daging gitu, Kak. Maksudnya, kamu udah tahu lingkungan kerja kamu baik buruknya, gitu, itu kamu waktu untuk memutuskannya itu berapa hari atau berapa bulan jauh-jauh bulan atau gimana, Kak?
Iya. Iya. Iya, betul. Eee, saya untuk memutuskannya butuh 6 bulan sih, Kak, persiapannya gitu, Kak. Karena emang nggak mudah tadi kan emang udah lima belas tahun, udah lama banget menimbang-nimbang, terus mempersiapkan kalau pas lagi mau keluar, akan melakukan apa, karena nggak mungkin kan saat keluar tuh kita diem aja gitu nggak punya apa-apa, gitu ya.
Enam bulan ya, Kak, ya? Benar benar, menimbang-nimbang gitu, Kak, ya? Mhm. Nggak punya apa-apa, bener, nggak betul, bener. Paling nggak kita punya, eee, planning punya strategi gitu, jadi nggak keluar, nggak ada apa-apa, gitu ya, Kak, ya?
Nah, tapi ternyat